Да, возможно, действительно как-то надо ещё вот, а, учитывать, да, вот, э, так сказать время, место, условия, в которых я выросла. А, ну да, н было не лучше, так, ну, не <chuckles> не лучшие условия, да, э, для какого-то успеха, но тем не менее, много же, вэп примеров есть, когда тоже дети из таких вот обычных семей, рабочих, да, а, но при этом достаточно успешные.
Ну, статистика всё-таки здесь неутешительная. В плане, если мы сравним количество успешных детей из богатых семей и успешных детей из рабочих семей, ну, это будет 2 большие разницы, сама понимаешь. А, поэтому, как бы, да, это, а, должен быть повод для вдохновения.